ど、タイミングが合わなくて、逆に今までその、良かった経験とかありますか？
うん。 あ、はい。えっと、なんか、うーん、数年前の出来事なんですけど、なんか当時、婚約者がいて、なんかその人と結婚あ、プロポーズしてもらって結婚する予定だったんですけど、なんかその人が、でもなんか、しゅしゅ転勤が決まってしまって、だいぶ遠いところに、あの、転勤することになったんですね。
はい。 おお、はい。 はい。
うーん。それで、でも一緒にもう、あの、行っても、行って、まあ、普通に結婚しても良かったんですけど、でも、まあ、なんか、色々のタイミングがなんか、まだなんか、し結婚式場とか予約しちゃっ東京に住んでるんですけど、東京の方で予約しちゃったのに、なんか遠方に行かなきゃいけないとか、まだ顔合わせも終わってないのにみたいな、すごいなんか、中途半端なタイミングで、なんか、そん時ちょっと喧嘩とかもしてたりしてて、結局それで婚約破棄したんですね。
はい。 おお、はいはい。 あ、破棄したんすね。お互いでもほんとにするつもりであって、色々考えてる時に、やっぱやめようって。
あ、破棄したんですよ。結局したんですよ。うん。あ、そうですね、そうです。ちゃんとそう、式場とかも押さえてたんですけど、やっぱなんか、タイミングが合わなかったんですよね。なんか、うーん、そんうーん、なんか、結構彼もストレスが溜まってる時期で、なんか転勤になったら、ま、それはそれでまた新しいところで、一からやんないといけないし、なんか、だいぶなんか、環境も何ですか、田舎っぽかったので、なんか変わるし、なんかお互い、上手くいかないだろうな、みたいな予感があったん、ね。
え！ おお、はい。 へえ。 え、今までは、そういう、あんか、あんまり喧嘩とかはされてこなかったんですか？
うん。 あ、はい、それまではあんまなくて、なんか、うん、普通になんか、結構なんか、出会って数ヶ月ぐらいで婚約ししちゃったんですね。うん、だいぶ早くしちゃったっていうのも、よく今となればね、良くなかったのかなとは思うんですけど、それで、まあ、でも逆に、うーん、なんか
あ、早いですね。はいはい。
何ですかね、なんかそういう、なんかトラブルがあった時に、なんかうまく対処できない人なんだなって思って、なんか話し合いが上手くできない人なんだなってことに、ま、気づけたんで、なんか結婚しても多分なんかモラハラになったんじゃないかなと思って、まあ、別れて良かったなと今となっては思うんですよね。
<laughs> 向こう側の、なるほど、はい。 あ、はい。 あ、じゃあ、そこがだから、なん気づきがあって、逆に良かったってことですかね。結婚したら、やっぱ、と後戻りがなかなかできないような状態なるから。
うん。 あ、そうなんです。なんか うん。そう、なんです。なので、まあ、結婚する前に、ま、そういう人だったんだって気づけて、まあ、良かったかな？って、逆にね、今となっては思います。
あ、なるほど、だから今までぶつかってこなくてって、ことですかね？だからうん。
うん。あ、そうなんですよ、逆にそう、ぶつかってこなかったからこそ、そういう問題に直面して、なんか、あ、なんか無理かもって。<laughs> うん、先に、そう、結婚する前に気づけて、逆に良かったかなって思うんですよね。
え、同棲はされたんですか？
あ、それがなんか同棲しようとししてた時期に、なんか内示が出たんですよね、転勤の。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
なんか、ちょうど来月からしようって言ってたのに、なんか、なんか転勤になったっていう <chuckles> 話で、それで結局同棲する前でしたね。
ええ。 はい。 ああ、まあ、同棲したらしたで、多分それはなんか発見もありそうですけどね、ネガティブな発見も。
うん。 あ、ま、確かにそしたらね、ももっと、うん、違ったかもしんないですね。でも、まあ、ま、いずれにせよ今となっては、別れて良かったです。<chuckles>
はい。 <laughs> それちょっと、いちょっと言われてる方は、ちょっときついですね、それは。あの、まあ、でも、だからなんか、あれですよね、だから結婚したら、まあ、色々となんかぶつかるぶつかるっていうか、決断しなきゃいけなかったりとか、大変な中ではあると思うんですよ。だからそういったとこに、どう対応するかっていうのは見れたってことですね。だから、切羽詰まった時とかに。
<laughs> 今となっては。 <laughs> ええ、あ、そうですね。 うん。うん。 うん。 そうなんですよね。 そうなんです。そういった場面で、なんか、その彼自身もストレス抱えてる場面で、まあ、どういう、<chuckles> ね、対応をするのかっていうのが、まあ、見る機会になったんですよね、良くも悪くも。<chuckles>
なんか人間って、お追い詰まれてる時とか忙しい時に、あの、大体出ますからね、その人の素の部分が。
うん。 うん。 そう、なんか本性が <laughs> ね、出るって言いますよね。ま、結局そう、そういう場面で出たんですよね、やっぱ。なんかそれまでは全然、あの、結構、<chuckles> はい、いい関係でした。
で、でもそれで、その次の日とか喧嘩なって辞め、やっぱ解消ってなった時に、やっぱりどうでした？やっぱ、それは謝るべきなのかとか、色々考えました？次の日。
うん。 ええ。 ええ。 うんうん。あ。 ああ、そうですね。ん、次ですか？うんとはい。ええ。
あ、そうですね。だから、要は式場は決めてるってことは、一応連絡もなんか何人かしてるじゃないですか？親戚だったり、友達とかに。なので、それとかってどうたいし対応してったんですか？
ああ、うんうん。 あ。 ああ、そうですそうです。うんうん。 あ、そうですね。なんか親族まではしてなくて、なんか親同士、あの、お互いの親同士だまでだったので、ま、それはまだ幸い、<laughs> でした。<laughs> うん。あ、でも
ああ。 え、ではいはい。親に伝え向こうの親、なんかありました、反応、はい。
あ、向こうの親には、もう私からは伝えなかったです。なんかでも向こうの親とも、関係があんま良くなかったんですよね、私。なので本当
<chuckles> はい。 え、ななんが、なんかあったんですか？
いや、なんか別に何かあったわけじゃないんですよ。なんなんだろう、私はあの、東京出身で、ずっと東京で育ってきたんですけど、相手の方はなんか、あの、四国の方の、なんか田舎の地方のうーん、出身だったので、やっぱりなんか価値観っていうんですかね。あの、まあ、親御さんもやっぱ、うーん、価値観が違ったりして、なんか「同じ地方の出身の方がいいんじゃない？」みたいな感じだったんですよね、向こうの親御さんが。
ええ。はい。 あ、はいはい。 へえ、はい。 ああ、なるほど。だからもしかしたら、東京の人とというか、都会の人に対しての良いイメージ持ってなかったかもしれないですね。
うん、なんかうん。 ええ。 うんうん。 あ、そうなんです。なんか、相手はなんか、逆に、家柄がなんか違うんじゃない？みたいな感じで、うーん、ゆゆゆわれましたね。<giggles>
うーん、はい。 あ、え！直で言われたことがあるんすか？
直であ、でも「なんかほんとにうちでいいの？」みたいな感じで、別になんですか？私なんか、家柄がちょっと違うんじゃないみたいな。うん。
<chuckles> 「うちでいいの？」って、遠回しで言ってるようで、いいなんかあれですよね、うちじゃなくて、逆にそれは、息子さんに言ってるような、感じですよね「相手はあれでいいの？」みたいな、なんか
うーん、うん。え、なんか、うん、やっぱ <giggles> ま、それは確かにちょっとありますよね。やっ うーん、なんか、やっぱ、そう、なんですかね、もう環境が違う、<laughs> っていうのは、なんか、ま、元々やっぱそういった問題も、ちょっとあったんですよね。
はいはい。
うん、まあ、でもタイミングが合わなくなかったら、まあ、そのまま多分結婚していた可能性っていうのも、うーん、あったと思うんで、まあ、からやっぱそういうなんか、問題とかが起こるのは、なんか、運命じゃないのかもって、うん、今となっては思います。
うんうんうん。 なるほどなるほど。はいはい。じゃ、なんか、結婚式って決めて式場を取って、色々準備するじゃないですか。で、今、なんか、それで喧嘩をする人って多いんですかね。なんか、決めるにあたって、お互い忙しい中で調べたり色々するじゃないですか。
ええ。 うん。 はい、そうでね。 ああ。 うんうん。 確かに、なんか特にやっぱ、地方が離れてたりすると、どこでやるかとかもね、考えなきゃいけないのもあったりして、まあ、やっぱり結婚式決めって、<chuckles> 式場決めとかも揉めますよね。<chuckles>
あ、揉めるんです。なんか、一番幸せなそのプロセスかなと思ったんですけど、ぶつかったりあるんですね、やっぱ。
ま、うん。 あ、幸せえ、そうですね。ああ、そうですね、なんか、その、そうですね、その、別れた方との場合は、なんか、その、もう、ちょっとやっぱ、向こうの親御さんがなんか、あんま事情があって、ちょっとこっちの東京の方に、あんま来れない感じだったんですね。なんか介護みたいな。それでうん、そういうのもあって、でももう東京に決めちゃったんで、結構もめも、なんか、彼が言われてたらしいんですよ。私は別に直接、うん、連絡先知らないんで。言わない言われないんですけど。
はいはい。 ああ、はい。 ああ、そういうことですね、はい。 ああ、なるほど。 だかちょっと、気を遣って欲しかったってのもあるかもしれないすね、向こうが。
そうなんです。でも、なんか、彼はでも「別になんかリモートでいいんじゃない？」みたいなこと言ってたから契約しちゃったんです。<chuckles>
<chuckles> リモうん、はい、リモートちょっとあれですけどね、やっぱ。
ねえ、でもなんか、まあ、でも彼がそう言うなら、<chuckles> ま、行くのかなと思って、なんか話してると思ってたんですよね。
はいはいはい。
あ、親御さんに。でそう、でもなんかそういう、ま、色々、ま、すれ違いがあったりしたっていうのも、うん、あったんですけど、一番はやっぱタイミングが合わなかったにつきますね。
なるほど。 でもそれがなずれがなかったら、なんかどうなってったと思います？今、例えば別の未来とかありました？
うん。うん。ええ、いや、やっぱうん、もしかしたらその方と結婚してたかもしんないですから、ね、やっぱ、うーん、そういう可能性も、あありましたよね。<chuckles>
はい。 でも、その後になんか、出会いとかあったんですか？
うん。 あ、はい、その後に、ま、違う方と出会って、今はそうですね、あの、全然違う人と結婚してます。
ええ。 あ、その、ブランクというか、すぐ結婚されたんですか？それともなんか、いろいろ時間が経った後に。
ええ。 うん。 あ、ま、半年ぐらいなんか。そうですね、ちょっと何ですか、マッチングアプリとか使って探してて、で、ま、見つかって <laughs> それそっからは、ま、別に特に問題はなかなく、ま、結婚しましたね。
ええええ。 あ、じゃあ、半年でも、割とだから、早いだいかんで見つけてるんですね、その、付き合う方は。
うん。 あ、そうですね。なんかやっぱ。<laughs> ずっとなんか、その人のことを引きずりたくなかったんです。
ま、確かに、忘れたいですもんね。
うん、なんか、そう、<chuckles> なんか恋愛の悩みって、やっぱ恋愛でしか消せないような気がして、うん、はい、そうなんですよ。ね、なんか
おお、深いですね、確かに。 なるほど、はいはい。
女は上書き保存でしたっけ？<laughs> とか言いますよね。男は何か名前を付けて？うんうん、なんかそうそうそう。ね、とか言うけど、でもやっぱ女の人って、うん、そういうとこありますよね。<chuckles>
ああ、言いますよね。はい。男別で保存していくみたいな。 ああ、そうなんすね。で
うん、やっぱはい。
で、なんか、その、探す時って、ま、東京だったとしたら、あれですか、えっぱ、その、そうマッチングアプリで探すのがやっぱ多いんですかね？皆さん。
うん。 ええ。あ、ですね。東京だと、うーん、結構周りの人とかもマッチングアプリで探すとか、あと街コンとかですか？うん、うんうん、とかで探す人多くて、そうですね、うん、そうです。
今の時代は。 へえ、あ、街コン、はいはいはい。ああ、ありますね。 あ、だから職場とかではなくて、あと趣味とかのコミュニティとかではなくて、探す方法つったらやっぱ、マッチングアプリか街コンで探す女性が今、増えてるんですかね？
うーん。 ああ。 そうですね、なんか職場でも、うっすらなんか気になる人とかはね、いたこともあったんですけど、でもやっぱ職場で付き合うってなると気まずいじゃないですか。<laughs>
いや、僕はちょっと厳しい厳しいですね。集中できないというか、なんか嫌ですね。
あ、ですよねですよね、あ、それもあるかも。<laughs> ね、でも、もし、ね、なんかね、その周りに気づかれてもまずいし、でも別れたらめっちゃ気遣いそうじゃないですか、気まずそう <chuckles> なのもあって。
変に気使われますし、周りに。 はいはい、なんか全然違う業界とかでも、全然僕いいですね、うん。
あ、あの付き合う人ですよね。うん、ですよね。全然なんかうーん、同じである必要性あんま感じてなかったんで、そこら辺はそうですね、全然、で。
全然いいですね、なんか、全然いいと思います。 うーん。 あ、そうなんすね、だ、ま、それで結局、タイミング合って、付き合ってむってなってるんで、ま、良かったと言えば良かったっすよね。
うんうん。 うーん、あ、そうですね、そん そうなんです、まあ、そっからやっぱ学習したこととかもね、あったんで
お、はいはい。
まあ、そうですね、なんか相手がしんどそうな時はほっとくとか。でうーん。そうそう。まあ学習したこともあったんで、まあ結果として、ま、良かったですね。でもその時はめっちゃもう、落ち込みました、そりゃ。<laughs>
あ、なるほど、はいはい。 いや、だって、式まで決めてるますもんね。
ね、決めてたから、本当、うん、そのま、その、なんかそうなる前はやっぱめっちゃ好きだったんで、めっちゃうん、落ち込みましたね。
ああ、なるほど。 ああ、はいはい。で、向こうからやっぱ、ごめんなさいってなかったんですか？
ううん。 ああ、向こうが謝ってき、さえあの、その後に謝ってきたかですか？
はい、そうそうそうそう。え、もう、申し訳なかったと、ちょちゃんとやろうみ
あ。 まあ、ま、ありましたね。<laughs> ま、なんか、でも別にお互いやり直す気は全然ないんですけどなかったんですけど。
はい。 あ、もうそん時にもうなかった、で、一応向こうはね、ごめんね、ちゃんとやり直そうってあったんですよね。
うん。 え、やり直そうではなかったですね。なんか今までのことを謝りましたね、彼が。でも、なんかうん、もう終わりやけうすごい申し訳なかったみたいな。
え。 あ、もうほんとにもうそれで終わりだけど、今まで申しわけなかったっていうだけで、そこで式をもう一回やろうとかではなかったってことですね。ええ、はい。
そうですね。なんか、でもやっぱこういう事情だから、やっぱなんか自分には無理みたいな
ああ、なるほど。
感じで、まあ、なんか誤りの LINE が来ましたね。
まあ、なるほどなるほど。はいはいはい。ま、なんか、ま、そう、運もね、大事ですからね、結局、で
うんうん。 本当ね、やっぱ縁とかね、運とかってありますよね。
あと あと、なんか割とやっぱ本能に従うことも大事かなと思いますね、正直。
本能、なん、え、この人良さそうとかやばそうとか？<laughs> うん。
合うそう、そういそういうことです。なんかなんか大丈夫かなと思ったら、多分それは結構、当てにする時も、いいのかなと思いますけどね。
んふふ。 ああ、確かに。なんとなくね、いいい人だなって思うこととかってありますよね、本能的に。うん。
なんか、なんかの実験で、なんか汗を？なんか運動の汗と、あと、なんか、パラグライダーだっけな、飛び込むジャンプから飛び込むみたいな飛行機から。で、汗かいて、その汗をなんか実験、嗅がしたらしいんすよね。
うん。 汗？ええ。 ふんふん。 ほう。
したら、危険を感じるのは、その、飛び込んだ方に感じるらしいすね。
あっ、え！なんか汗って臭い違うんですね。
なんか違うのを、それが実験の対象者が分かったんです。分かったというか、こっちの臭いがなんか危ないっていうのが、その飛びほんだ方だったんですよね、運動の汗より。
うん。 へえ。 へえ、すごい。<laughs>
っていうのを聞いたことがあって、だから結構割と本能で、そのなんか感じ取るというか。
うんうん。うんうん。
臭いでも多分違ったりとかするんで、割となんか
確かに。 うんうん。え、面白いですね。
うーん、なんか感覚的に気を付けた方がいいっていうのも、聞いたことありますね。その
確かにそういう直感とか、ま、縁みたいなものとかね。そういうのって、ま、ある程度、ま、正しいのかなとは、うん、思っています。
はい。 そう、だから、もしかなるべきしてなっ喧嘩したかもしれないすよね、だからその結婚前に。
そう、そうかもってね、今はね、まあ、そういう運命だったのかな？みたいな、ね、思いますね。
うーん。 で、ま、今はね、それ、楽しく生活しているんであれば、それが結果オーライとかいいですね。はい。
うん。 ええ、そうです。<laughs> はい。<laughs> いや。
<chuckles> はい。本日は、はい、ありがとうございました。聞けて良かったです。
うん、ええ、こちらこそ楽しくお話できました。ありがとうございまた。